Bạn ơi, mình có bị cái b kiểu như là, mất tập trung lắm bạn, thường á nha, ừm, ừm, người ta thì, à, trong công việc á thì mất tập trung, nhưng mà mình ngược đời một cái nữa là trong cái việc giải trí mình cũng bị sao nhãng nữa. Kiểu như là, hổng biết là do cái thói quen của mình đã quen cái việc tiêu thụ cái nội dung mà ngắn ăn liền nhiều hay sao đó mà ví dụ như là kêu mình nghe một cái đoạn podcast gì đó nè, hay là xem một cái bộ phim nào đó thì mình cũng sẽ táy máy tay chân để mà tìm cái hoạt động nào đó làm song song với cái chuyện đó. Tại vì nếu mà làm 1 thứ trong cỡ 2 tiếng á thì mình thấy khá là nhàm chán. Kiểu như là, tập trung vô một cái bộ phim thì đồng ý là nó cũng có giá trị gì đó truyền đạt lại cho mình nhưng mà thật sự là cái tiết tấu nó cũng khá chậm nè, rồi mình hông có gì làm nữa. Ừm, đôi khi thì mình còn sợ bỏ lỡ nhiều cái tin nhắn trên điện thoại cho nên là mình cũng lâu lâu kiểm tra ra coi. Đó, thì hổng biết nữa, tại vì giải trí á thì nó phải tới nơi tới chốn và nó cũng phải, ờm, tiếp nhận cái bộ phim để mà hiểu được chính xác cái thông điệp của bộ phim chứ mình thấy là khi mình bị sao nhãng như vậy á thì có thể là mình xem phim nó hời hợt nè, rồi làm cái gì cũng hông đến nơi đến chốn hết á. Cho nên là mình cũng muốn khắc phục nè, cũng muốn là, à, có một cái sự làm cái gì á thì chuyên tâm cái đó thôi, nhưng mà nó cũng khó quá à bạn. Hổng biết là bạn có cái lời khuyên nào giúp cho mình, à, bớt sao nhãng ngay cả trong những cái hoạt động giải trí như vậy hông bạn?
Ừm, mình đây. Ờ, vậy á? <laughs> Ừm. Đúng rồi. <laughs> À. Ừm. Ừ, hợp lý ha. Ừm, trời ơi! Mình hiểu vấn đề rất là rõ nha. Cái việc mà bạn quen xem nội dung ngắn và quen đa nhiệm, nó là một cái combo là kiểu làm não bạn rất là khó ở yên một hoạt động giải trí trọn vẹn. Kiểu, ngay cả bây giờ, thời đại bây giờ với cái việc mà nhiều video ngắn như thế, nó giúp cho con người giảm sự tập trung đi rất là nhiều luôn á. Thì cái việc ở đây không phải là bạn không biết thư giãn đâu, mà là não của bạn đã bị quen, bị kéo đi liên tục với những cái thông tin ngắn như thế. Thì, ờ, mình sẽ cùng bạn khám phá những cái, ờ, cách nào bạn bạn có thể tập trung hơn trong những cái việc mà bạn giải trí nha. Thì không biết là bình thường bạn hay giải trí bằng, à, cách nào nhiều hơn? Là bạn muốn xem phim, bạn hay xem phim, bạn hay đọc sách, bạn hay chơi game hay là bạn, à, nghe nhạc, hay chỉ đơn giản là bạn lướt mạng thôi?
Đúng rồi. Ừm. Ô kê. Ừm, ô kê. Ừm, thiệt ra là mình thì, à, thích chơi game lắm bạn, chơi game điện thoại nè, rồi chơi game máy tính, thì, ờ, nó là một cái phần cuộc sống của mình rồi. Còn ví dụ như là đọc sách này kia đó, thì đối với mình chỉ là tiếp nhận thông tin thôi, nhưng mà mình thì rất là chán đọc sách, kiểu như là, đó là trong một trong những cái thứ chán nhất luôn á. Kiểu như là, mình thấy là mình tiếp tận thông tin nó nhanh và nó tốt hơn nhờ hình ảnh, và những cái thứ chuyển động, cho nên là mình hay xem, a, ờ, video nè, ừm, hay xem phim rồi hay, ơ, chơi game. Tại vì những cái thứ đó nó bắt mắt và nó rất là hấp dẫn. Thực ra là, ừm, mình thấy đó nha, nhờ game này kia mà hồi đó giờ thì mình cũng có khả năng tiếng Anh nó tăng hơn đó, chứ mình cũng hông có học tiếng Anh, ờ, ở một cái nơi nào bài bản đâu, nhờ chơi game thôi đó, cho nên là mình cũng thấy là một phần nào đó giải trí thì nó cũng giúp cho mình có thêm một kiến thức hay là cái gì đó nữa. Cho nên là mình thì thường thích giải trí ở nhà, thì thường là kiểu như vậy đó, lâu lâu thì xem phim, rồi chơi game thì tối nào cũng chơi chút xíu cho nó vui vậy đó bạn.
Ừm. Ồ! Vậy ha? À. Ừm, mình hiểu. Xem phim, đúng không? Ừm. G game. Ờ, hay ha! Ừm hưm. Ừm. Rồi, mình hiểu rồi. <laughs> Không biết là khi mà chơi game đi, mà cái việc chơi game mình biết là một cái hành động, nó rất là cần sự tập trung của bạn, đúng không? Nhưng mà nếu mà bạn nói là bạn hay bị sao nhãng ấy, thì không biết là bạn thường bị sao nhãng bởi những cái yếu tố nào? Là bạn thường bạn chơi game bạn hay làm gì? Để bạn thấy như là mình đang bị sao nhãng như vậy?
Ừm. À. Thiệt ra á, những cái game mình chơi cũng là những cái game mà không cần quá tập trung. Kiểu như là, người ta thì thường đánh một cái trận game, kiểu như là ờ, chơi game chiến thuật đi ha, còn mình thì hay chơi game, kiểu như là, chiến thuật theo lượt. Kiểu như là, ừm, người ta tung đ một cái chiêu gì đó ra, xong mình đợi người ta tung ra, xong rồi trong lúc mình chờ thì mình cũng đa nhiệm được đó bạn. Ví dụ như là mình đi làm này làm kia, mình xuống nhà mình ăn uống, mình vừa làm vừa chơi, rồi thậm chí là một cái tay thì chơi game, một cái tay cầm cái điện thoại khác để mà lướt TikTok. Đó, mình thấy như vậy luôn, cho nên là mình cũng thấy là với những cái game mình chơi, nó hông cần sự tập trung quá. Nhưng mà, ờm, có cái hạn chế là vậy đó bạn, không tập trung quá thì mình lại càng không tập trung luôn, cho nên là cũng, ơ, trong cái việc giải trí thì hầu như là lúc nào mình cũng bị sao nhãng này kia đó bạn.
Ờ, vậy hả? Ừm. À. Rồi. <laughs> Ờ. Ừm, rồi, mình hiểu rồi. Nghĩa là những cái trò chơi mà bạn chơi thường sẽ, ờ, ưu tiên cái việc mà bạn có thể làm đa nhiệm, làm nhiều công việc cùng một lúc, đúng không? Và lúc đó thì bạn sẽ cảm thấy như là, ờ, mình đang giải trí một cách nhiều nhất, ờ, một cách hiệu quả nhất, đúng không? Nhưng mà như vậy nó lại phản tác dụng đó bạn. <laughs> Không biết là, ừm, mỗi ngày kh bạn sẽ thường dành bao nhiêu thời gian để bạn xem những cái nội dung ngắn trên TikTok, hay là trên Facebook vậy? Nghĩa là bạn sẽ dành bao nhiêu thời gian để ngồi lướt, lướt, lướt á?
Ừm. Đúng rồi đó. Ồ! Vậy hả? Wow! Cái câu hỏi này của bạn làm mình suy nghĩ lại rất là nhiều nha. Tại vì nha, mình hông có một cái khung thời gian nhất định để mà lướt đâu, mình á thể sẽ thường lồng ghép lướt vào những cái giai đoạn trong ngày của mình, lúc, ờ, tắm, lúc chăm sóc da, lúc xem phim. Ý là nó luôn luôn nằm xen giữa á, kiểu như là, nó song song cái này cái kia, chứ hông có một cái khung giờ cụ thể. Thậm chí là đôi khi làm việc, mình cũng để một cái điện thoại, mà nó theo cái chế độ tự động cuộn của TikTok á, xong rồi nó cứ lướt, lướt, lướt, và tới những cái nội dung video mình mong muốn thôi. Tình cũng thấy là nó xâm chiếm cuộc sống của mình khá là nhiều và, ừm, hông biết là mình có bị nghiện hông nữa, nhưng mà thật ra là bạn hỏi thì mình mới thấy là mình xài khá là nhiều đó nha.
<laughs> Ừm. Vâng. Ừm. À, mình hiểu. <laughs> Ừm, thôi, mình không không nhắc về việc nghiện hay không đi, mình ờ, tại vì bây giờ cái nhu cầu giải trí của con người lúc nào cũng cao, và cái việc lướt điện thoại đó là việc không tránh khỏi rồi, ai cũng rồi sẽ lướt điện thoại thôi. Nhưng mà vấn đề là mình lướt như thế nào, đúng không? Thì không biết là, ờ, khi mà bạn làm một công việc duy nhất đi, ví dụ như là bạn muốn chơi game, bạn, ờ, ừm, xem phim, thì khi mà bạn khi đó là bạn tưởng tượng đi, bạn không làm việc gì hác, bạn chỉ tập trung xem phim thôi, bạn chỉ tập trung chơi game thôi, thì cảm giác của bạn lúc đấy sẽ là gì? Bạn có thấy bồn chồn hay sốt ruột? Hay là bạn muốn kiểm tra điện thoại của mình không?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. À, trừ khi mà mình bị trói tay trói chân, hoặc là đang ở m cái rạp á, thì chắc là mình sẽ, a, tuân thủ quy định này kia thôi, chứ ở nhà mà thoải mái quá thì cũng rất là khó. Nếu mà ai giấu cái điện thoại mình đi á, thì chắc là mình sẽ tập trung hơn, còn nếu mà để ở nhà, ngay cái giường của mình nè, hoặc là ngay cái phòng khách của mình, mà mình làm cái những cái hoạt động thư giãn đó đó, thì chắc chắn là trong một cái khoảnh khắc nào đó, thì mình cũng nghĩ tới cái điện thoại thôi đó bạn. Đó, mình thấy là mình cứ bị cuốn vô những cái thứ đó. Thực ra là hông phải là cầm điện thoại để mà lên xem, a, ờ, video ngắn này kia đâu, mà lâu lâu cứ, ơ, lật nó lên mình coi cái thông báo, cái bảng nội dung xem có cái gì hông, có ai nhắn hông. Đó, như vậy thôi xong rồi mình lại tập trung vô mình coi tiếp. Ừm, thực ra là trong lúc mà mình xem thì mình hổng có bấm tạm dừng, hay là mình dừng, mà mọi thứ nó vẫn diễn ra song song á nha.
<laughs> Ừm. Ừm, mình hiểu. À, nghĩa là bộ não của bạn lúc nào cũng luôn luôn hoạt động với những cái nhiệm vụ khác nhau, đúng không? <laughs> Không tập trung được, ừm, mình hiểu vấn đề của bạn rồi. Thì, ờ, mình sẽ có những cái lời khuyên phù hợp cho những cái vấn đề của bạn, về việc mà làm thế nào bạn có thể tập trung hơn khi mà làm một công việc chẳng hạn. Đó, thì, ờ, đầu tiên là bạn có thể tách rõ 2 loại giải trí của bạn ra, đó, thì bạn đừng có nhầm lẫn 2 loại này trong cùng một khung giờ khi mà bạn đang giải trí nha. Thì có 2 loại giải trí, một là giải trí nhanh, nó là bạn sẽ xem nội dung ngắn này, bạn lướt lướt này nhưng mà có kiểm soát nha, nghĩa là trong cái thời gian rảnh rảnh bạn có thể ngồi lướt xem video này kia các thứ và bạn cập nhật thông tin rất là nhanh trên mạng xã hội đó, thì đấy là cái loại giải trí nhanh. Còn cái loại giải trí sâu là khi mà bạn sẽ xem phim này, đọc một cái gì đó, hay là chơi game, hoặc là bạn nghe nhạc dành thời gian nghe nhạc. Đó, thì bạn hãy xem là, ờ, mình đang muốn đầu tư thời gian vào việc nào? Và khi mà bạn đang giải trí sâu như vậy, bạn đang xem phim, bạn đang chơi game thì bạn chỉ tập trung vào một công việc duy nhất đó thôi. Và khi đó thì nếu như mà bạn cảm thấy như là cái trò chơi chiến lược của bạn á, n bạn phải chờ á, thì bạn có thể ngồi suy nghĩ về chiến lược này, bạn có thể ngồi suy nghĩ về một chuyện gì đó khác và thời gian còn lại bạn hãy tập trung vào chơi game, đó. Thì bạn thấy cái việc tách rõ 2 loại giải trí này như thế nào?
Ừm, đúng rồi. Ô kê. Ừm. Ô kê. Ừm. Ồ, ô kê. Ừm. Wow, nhờ có bạn nói mình mới biết là đúng là có hai cái loại giải trí á, giải trí nhanh và tải trí để mình tiếp thu sâu đó ha. Ừm, đó giờ thì mình chưa có phân loại đâu cho nên là mình cũng rất là rối và luôn luôn đa nhiệm trong những cái việc này, cho nên là mình cũng sẽ, ờ, cố gắng. Nhưng mà về mặt lý thuyết thì như vậy nha, nhưng mà thực hành thì hông biết làm sao, để mình thử coi. Ờ, nếu mà chơi game thì mình cũng sẽ cố gắng là tập trung vào cái chiến thuật nè cũng như là xem xét đối thủ đang có những cái, ờ, nước đi nào để mình có thể, a, chơi thắng. Thực ra da mình để ý là khi mà sao nhãng như vậy thì đôi khi mình cũng chơi thua nữa đó, cho nên là để mà tăng cái tỷ lệ thắng lên thì mình cũng cố gắng tập trung hơn. Ờ, cái việc xem phim cũng vậy hay là đôi khi nghe nhạc á ha, thì để tận hưởng nhất thì cũng là cái hoạt động mà mình dành thời gian cho nó, chỉ nó thôi thì sẽ hữu ích, đúng hông bạn?
Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm. <laughs> Ừm, cũng đúng ha. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, cái việc giải trí á nó sẽ phụ thuộc vào cái sở thích của cá nhân thôi, nên là bạn đừng thấy cá quá là áp lực nha. Đó, thì, ờ, mình có một cái cách này nếu như mà bạn cảm thấy hơi khó thực hiện, đó chính là bạn đặt mục tiêu cho cái việc giải trí của mình. Đó, ví dụ như là mình đã đặt 2 cái loại giải trí như vậy là giải trí nhanh và giải trí sâu, đúng không? Thì nếu như mà cái việc chơi game của bạn cảm thấy như là bạn có thể làm nhiều việc cùng một lúc bạn vừa nấu cơm, bạn vừa làm việc khác được, thì bạn có thể xếp nó vào cái loại giải trí nhanh, nghĩa là cái thời gian mà bạn rảnh rỗi á, bạn có thể chơi game một chút, và trong lúc chơi game thì bạn có thể nấu ăn. Cái việc đó không sai nhưng mà bạn phải nhận thức được là cái việc này là bạn đang, ơ, ờ, giải trí ngắn, chứ không là bạn đang chứ bạn đang không có nhu cầu tập trung cao vào một vấn đề gì đó. Đó, để bạn xếp loại cái việc mà bạn muốn tập trung như thế nào mà, đúng không? Đó, đôi khi mà bạn xem phim chẳng hạn, thì bạn sẽ muốn là dành hoàn ờ, toàn tâm toàn ý vào việc xem phim bởi vì bạn muốn, ơ, hiểu bộ phim chẳng hạn, bạn, à, muốn, ơ, học một cái khóa học nào đó đi, chẳng hạn đi, thì bạn sẽ có thể dành toàn sự tập trung vào đó. Bởi vì bạn xếp nó vào cái loại giải trí sâu. Thì khi đó thì bạn có thể dễ dàng, ờ, giúp cái bản thân mình tập trung hơn thì bạn cảm thấy cách đó có hợp lý với bạn hơn không?
Ừm. Ồ, ô kê. Ừm. À. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi đó. Ừm. Vậy là mình phải đặt mục tiêu nè, rồi cái nào giải trí sâu á là mình sẽ cố gắng dành thời gian cho nó để mà có thể hướng tới một cái mục tiêu nhất định á ha. Ừm, chắc chắn là hợp lý rồi tại vì những cái giải trí mà nhanh thì hông có thể so sánh bằng những cái giải trí mà sâu mà đem lại cái giá trị cho mình được, cho nên là, ừm, mình cũng cố gắng có mục đích nè và cũng sẽ hướng tới cái mục tiêu để giúp cho cái sự giải trí của mình có cái sự liền mạnh nhất định. Ừm, nhờ bạn nói mà mình mới nghĩ ra như vậy đó bạn.
Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, phải có mục đích, đúng không? Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Đó, thì, ờ, ừm, bạn có thể kiểm soát cái lượng mà bạn xem video ngắn như thế bởi vì nó vốn rất là cuốn mà, đúng không? Thì bạn có thể đặt cái khung giờ cho cái việc mà bạn, ờ, lướt lướt cái nội dung ngắn như thế. Đó, ví dụ thay vì bạn cấm tiệt hoàn toàn luôn và mình không được lướt video ngắn nữa, mà bạn hãy dành tầm khoảng, ờ, ví dụ 10-20 phút mỗi ngày hoặc là, ờ, 10 phút sau khi mà bạn ăn cơm, đó, hoặc là 10 phút sau khi mà bạn học xong. Đó, thì khi mà đó bạn sẽ biết được là, à, mình học xong là mình có thể thời gian mình ngồi lướt lướt á. Thì khi mà bạn lướt xong á là bạn dừng việc đó lại, bạn chuyển sang việc khác. Thì khi đó thì bạn sẽ cảm thấy như là, à, mình được lướt video nhưng mà mình, ờ, lại có kiểm soát được cái lượng video mình lướt đó và mình sẽ chuyển sang việc khác mình làm. Đó, thì bạn thấy cách đặt tới hạn thời gian cho việc, ờ, lướt video nó có hợp lý với bạn không?
Ừm. Ừm, ô kê. Ừm. Hợp lý đó. Ừm. Để mình thử ha. Thứ nhất là đặt cái khung giờ nào nhất định để mình có thể xem video thôi, thứ hai là đặt cái khung thời gian giới hạn cho nó, đúng hông? Ờ, ví dụ như là trong vòng 1 tiếng thôi chứ hông có được quá lố, thì cũng giúp cho mình có được cái thời gian mình giải trí nhưng mà không có bị cuốn vào nó sâu quá. Mình cũng hiểu nha, là khi mà xem những cái nội dung ngắn nhiều quá đó, thì mình sẽ luôn luôn cần cái dopamine để cho mình có thể liên tục làm cái bộ não mình kích thích. Cho nên là bằng cái việc kiểm soát như vậy á, bạn nói rất là đúng á, là cũng giúp cho mình có được cái sự kiểm soát nhất định nè, và cũng hông có dây dưa về cái mặt thời gian nữa. Mình sẽ phân định rạch ròi cái thời gian như thế nào nha bạn.
Ừm. Đúng rồi. Chính xác. Ừm, à, đó thì, ờ, có thể là bạn sẽ tập chịu chán trong vài phút đầu nếu như mà bạn không quen, thì bạn năm đến 10 phút đầu bạn, ờ, làm tập trung về đó, nó c có thể rất khó chịu, đúng không? Nhưng mà bạn đừng phản ứng ngay. Nếu mà vượt qua mốc này thì bạn sẽ thấy quen với cái việc mà làm đơn nhiệm một việc thôi. Thì mình sẽ chúc bạn may mắn với cái, ờ, thói quen và bạn có thể điều chỉnh thói quen của mình sao cho, ờ, tốt hơn với bạn nha.
Ừm. Ô kê. Ừm, chắc chắn rồi. Nãy giờ nghe những cái lời khuyên của bạn á là mình rất là th thấm thía này, mình thấy có thể ứng dụng được đó nha, cho nên là mình cũng sẽ thử để mà xem giảm bớt cái việc đa nhiệm cũng như là tập trung cho một cái việc giải trí nào đó thôi. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha!
Ừm, chào bạn nha!